Uhum, é.
E eu sinto que não não voltei ao normal digamos, assim, sabe? Talvez eu ainda, sinta um pouco de estresse no meu subconsciente da da pressão que eu tinha, ali, né?
Claro, claro. Pode ser também. É, o ideal mesmo é realmente você procurar um um profissional de saúde, por porque pode ser também a tireoide, pode ser.
Uhum. Tá.
Pode ser, várias coisas, então, várias vários várias coisas po vários diagnósticos, né. Então, o importante mesmo é que você tem um apoio profissional pra entender, e melhorar a qualidade do seu sono, porque também, vai vai vai melhorar a sua qualidade de vida, né. Porque se gente não dorme bem a gente não consegue produzir bem durante o dia as eh, atividades. É muito importante, porque senão afeta, eh, e aí a gente acaba não tendo um bom desempenho no dia a dia.
Uhum. Uhum. Com certeza. É verdade. É verdade, e também não pode viver, assim, à base de cafeína e taurina que nem eu tô, sabe? Não é normal, isso, não é!
Não. Não, é muito, é excessivo, não, não.
É, é com certeza. E não é sustentável, né, porque também é ruim pra pra todos os órgãos do corpo, né. Não é bom ficar vivendo a
Não é saudável digamos. Claro. Sim, prejudica muito.
a base de energético. <laughs>
É o bom mesmo, eu eu indicaria você tomar muita água, <chuckles> nesse caso, pra hi se manter hidratada.
Uhum. É verdade, olha muito obrigada pelas suas dicas, eu vou conversar com a minha médica assim. Obrigadão viu!
Imagina, espero que você conseguia consiga, eh, melhorar sua qualidade de sono.